मैं मैं आपको बताऊँ मुझे कॉमेडी फ़िल्में देखना बहुत पसंद है। 1 पिक्चर है अ अक्षय कुमार की, ये क्या मैं कहूँ अक्षय कुमार की तो सारी ही पिक्चरें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप उनकी देखें हेरा-फेरी आप उनको हेरा-फेर करके 100 बार भी देख लेंगे तब भी आपको उतनी ही हँसी आएगी जितनी आपको पहली बारी में आई होगी। तो ये च सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ढोल देखा है मैंने ढोल मुझे मतलब कॉमेडी फ़िल्में मैं आपको बताऊँ। एक तरह से एक तो तनाव जैसा ना आप देखिए फ़िल्में आप देख क्यों रहे हैं? मनोरंजन के लिए और इससे अच्छा मनोरंजन क्या होगा कि आप दिन भर हँसते रह रहें। हम लोग तो मैं आप बताऊँ दिन भर बैठ के उनकी फ़िल्में देखा करते थे स्टार गोल्ड पे। आती ही उन्हीं की थी और गोविंदा की भी फ़िल्में मुझे पसंद है, मैं आपकी फ़िल्मों की चॉइस के बारे में जानना चाहूँगी?
हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ। जी, जी। हाँ। हाँ।